Ähm, tatsächlich sind es, ähm
Keyboard warriors, ja, so Leute, die die eig eigentlich kein Außenleben haben und die nur im Internet unterwegs sind.
Ähm, die die, wo jetzt ganz negative Kommentare hinterlassen, da habe ich gehört, dass da viele davon sind tatsächlich, ähm, <giggles> Psychopathen, tatsächlich. Ähm, weil die, ähm, im Internet da werden die nicht so also wenn die jetzt wenn du wenn so 'n Psychopath im im realen Leben, ähm, Schlechtes verbreitet, dann
Ja. Mhm. Ja, dann redet niemand mit dir irgendwann.
Ja, genau! Dann dann können die das nur, äh, für 'ne kurze Zeit machen und dann blickt das jeder und dann halten die sich von dem fern. Aber im Internet ist es nicht so und deswegen habe ich gehört, aus diesem Grund kommt's häufig vor, dass diese Leute sehr aktiv sind im Internet und, ähm, und dass da nichts die zurückhält quasi.
Ja, genau, genau. Ja, es ist Ja, es ist ist wirklich so, also manchmal, ach, da da da geht mir die Hutschnur. Äh, ich bin zum Beispiel bei, ähm, Reddit, äh Subreddit Kajaking und da postet eben mal einer 'n Bild und sagt: „Hey, ich hab meinen ersten Kajak, und hier bin ich auf meinem ersten Paddelausflug und es ist alles wunderbar und toll.” Und dann wird das sofort kritisiert: „Hä, wo ist 'n dein wo ist deine, äh, Schwimmweste und und wieso hast 'n du das und wieso hast 'n du dies? Und sag mal, spinnst du hier mit Bier im Kajak?” Un und ich denke immer: „Meine Güte, ja. <laughs> Es geht euch 'n Scheißdreck an, der hat Spaß gehabt, der Mensch. Und lasst den doch seinen Spaß haben.” Ja, vor allen Dingen, ja, ärgert mich das, wenn jetzt jemand einfach mal, ja, da ins Internet herein postet, like: „Ach, mir geht's gut“, ja? Und dann wird er so in Dreck gezogen.
<laughs> Ja. Ja, das ist komisch. Ja, das ist, ähm, sehr seltsam und ich glaube, das sind wahrscheinlich dann dann solche Leute, die, ähm die, ähm diese psychische Störung haben. Weil warum soll warum sonst sollte man das machen?
Ja, ja, auch es ist der Ton manchmal, ja? Es ist nicht mal so, die dass die Information falsch ist. Es ist dieser dieser aggressive, negative Ton. Er hat zum Beispiel auch jemand 'n Bild gepostet <chuckles> von sich in seinem Kajak und hat gesagt, äh äh: „Kann mir jemand helfen irgendwie? Ich kriege das nicht hin, das Ding, dass das gerade fährt.” Und anstatt ihm zu verklickern in nettem höflichen Ton: „Hey, das ist 'n 'n Wildwasserkajak, <giggles> der funktioniert auf 'm See nicht so gut.” Äh wurde es einem like: „Hey, ne, äh, hättest du dich informieren sollen mal vorher, bevor du das Ding kaufst? Bist du blöd oder so?“ Also, in der Art.
Oh my god, das ist 'n to das ist ja schlimm, weil dann also, ich könnte das nicht. Äh, ich würde davor depressiv werden, wenn ich zu Hil n nach Hilfe frage und dann sind die Leute so gemein.